Mente mucho éxito.
Cuéntame, ¿qué objeto físico, caseta o revista significó mucho para ti?
Uy, fíjate que de esos tengo varios en distintas etapas de mi vida.
Oh, cuenta. <chuckles>
Eh, cuando yo creo que yo tenía 8 o 9 años alguna compañerita o algún compañerito en el colegio, recuerdo que llevó una revistita que era así chiquita, cortita, como de, no sé, quizá 10 centímetros, ¿no?, cuadradita de cómics, ¿no?
Ajá. Guau, lo curioso. <chuckles>
Y ajá, y llevaba otra, eh, que era un poquito más grande, pero más delgada. Y la chiquita decía Capulinita
Ajá.
entonces, en esa época había un cómico mexicano que era, pues, muy chistoso, que se llamaba Capulina.
Así es.
Entonces, sacaron ese cómic de Capulinita, y la otra era la de Archie
Ah, ya.
que que viene, pues, de un cómic, eh, estadounidense, ¿no? Entonces, las 2 las me encantaron, ¿no? Cuando ella las llevó, y entonces le dije a mi mamá, y de ahí nunca me las perdía. O sea, íbamos corriendo al puesto de revistas, eh Ajá, de los días que salían, porque yo amaba leer tanto la de Capulinita como la de Archie. Me daban mucha risa las de Capulinita porque según eran aventuras, y y y era como un cómico blanco tonto, ¿no?, divertido, claro. Entonces, me daba mucha risa. Mientras que Archie y ellos, pues, ya más bien eran adolescentes, como de secundaria, prepa, y Archie siempre estaba con 2 chicas, una rubia y una de pelo negro, ¿no? Entonces, era como un ambiente más adolescente, digamos, ¿no? Pero las 2 me gustaban mucho. Cuando, eh
¿En serio? <chuckles> Qué padre. <chuckles> Guau. <chuckles> Ajá. Sí, sí, pero divertido, final. <chuckles> Ajá. Ajá.
iba en primero de secundaria, llegó Parchís a México
Oh, sí, claro. <chuckles>
y yo me hice megafan de Parchís, y tengo 4 primas.
Guau. Ajá.
Entonces, conmigo eras éramos 5, entonces, nos empezamos a aprender sus pasos de baile, su y las 5 imitábamos a Parchís. Sí, y nuestros papás nos Sí, nos mandaban a hacer la ropa, y los trajes, y todo. Sí, claro, éramos superfans de Parchís. Y obviamente, coleccionábamos todos sus discos, sus revistas, porque también salieron cómics, ¿no?, de de Parchís, veíamos todas las películas, ¿no?
¿En serio? <chuckles> Qué padre. ¿En serio? Ajá. Ay, no, guau, qué padre. Oye, y de esta de Capulinita y Archie, ¿tienes alguna? ¿Guardaste por algún tiempo las revistas? ¿Aún tienes alguna por ahí?
No, de esas no. Pero de las que todavía tengo por ahí algunos recortes, son de las de Parchís.
Ajá. ¿En serio?, ¡guau! <laughs>
Te lo juro, de Parchís sí.
Oye, ¿y no no guardaste algún vi? ¿No les tomaron video porque, obvio, pues todos orgullosos de las hijas bailando Parchís, todo ese rollo? ¿No tienen algún video por ahí?
Ah, sí, deben de tenerlo por ahí mis tíos, o algo así, ¿no? Eh, sí, claro, nos tomaban fotos, videos, de todo, porque éramos las Parchís.
Ajá. Ay, qué padre. Sí, claro. <chuckles>
Y así nos conocían en la cuadra, como las Parchís.
¿En serio?
Sí, porque éramos fans, fans, fans. Ya sabrás la primera vez que pudimos verlos en un concierto, bueno.
Pero de este, de verdad. <chuckles> No, el gritadero. <laughs>
El gritadero, las películas, de verdad, pobres de nuestros papás, porque, eh eh, yo creo que cada película la vimos 15 veces en el cine, este, nos aprendíamos todos los diálogos, este, los discos era estarlos oyendo todo el santo día. Es, no, no, no, no, no, muy grueso. Pero ya después, eh, como en mis 19 más o menos, eh, ya me empezó a gustar mucho todo lo que era el rock en español, y también en inglés, ¿no? Eh, que me agarró esa época de los 80, ¿no?, que fue muy buena música.
<laughs> Guau. Ah, vaya. Sí, sí, la verdad. <chuckles>
Entonces, yo era de las que cuando me gustaba una canción, la repetía, y la repetía, y la repetía.
De plano, así.
De plano, entonces salió la canción de un cantante, eh, argentino Miguel Mateos.
Ah, ya. <chuckles>
Bueno, entonces la de "Es tan fácil romper un corazón". Bueno
Guau. <chuckles>
mi pobre madre creo que de verdad la soñaba, la alucinaba, la
Se le rompió el corazón, <laughs> de tanto escucharla. <laughs>
Eché a perder 3 casetes, de que regresaba, y regresaba, y regresaba la canción.
¿En serio? Guau.
La de "Es tan fácil romper un corazón".
Sí, sí, muy famosita por ahí. <chuckles>
Cuando yo tenía 20 años, eh, recuerdo que vino un amigo que vivía en Chiapas, que, ah, como que me andaba, ah, tirando el perro, ¿no?
Sí, sí. <laughs>
Entonces, eh, me invitó a cenar, ¿no? Y él se hospedó en un hotel que era muy famoso en esos tiempos, que era el Cristal Rosa. En la Zona rosa, cuando la Zona Rosa era un lugar padre.
Wao. Muy coqueto por ahí el asunto. <laughs>
Si, nada de lo que se convirtió después, horrible, ¿no? No, en ese
Sí, bueno, en ese momento era guau. <chuckles>
sí, era guau, la Zona Rosa, ¿no? Entonces habíamos quedado que cuando yo llegara, eh, él iba a estar en el lobby esperándome, o si no lo veía, pues, que le marcara a su habitación para que él bajara, ¿no?
Ah, okey.
Y dije: "Okey", entonces vi que no estaba en el lobby, y siempre habían teléfonos, eh, con en los que tú podías marcar el número de habitación y te contestaban.
Así es, ¿y qué pasó? <chuckles>
Entonces, empecé a marcar el teléfono, ¿no?, el a a al cuarto habitación, pero no me acordaba cuál era el número de habitación, entonces, empecé a buscar mi libretita donde lo había apuntado. Casi que de repente, siento una mirada muy, muy fuerte atrás de mí.
Okey.
Y volteo a ver, era Miguel Mateos.
¿En serio? Oye, qué padre. ¿Y qué hiciste? <chuckles>
Te lo juro, cuando era hermoso, así con el pelo largo Sí, imagínate, cuando estaba a todo con lo de "Es tan fácil romper un corazón", o sea, con el pelo largo
Sí, sí, en la mera juventud, oye. No, tú, apasionada, enamorada de ese dis de ese casete, más bien.
No, bueno, o sea, bu yo me quedé en shock, y así me quedé con el teléfono en la mano, ya había marcado el número, pero me quedé con el teléfono en la mano.
<gasps> <chuckles> ¿Pues, cómo no?
De que de y él empezó a caminar hacia mí.
<gasps> ¡Guau! Te temblaba todo seguramente. <laughs>
Entonces, dije: "¡Guau!", dije: "No puede ser lo que está pasando". Y en ese momento, llegó mi amigo, y se acabó el sueño.
¡Ay! ¿Cómo crees? Oye, pero estuvo muy bueno, ¿no?
Entonces, ya donde él llegó, me abrazó y me saludó. Entonces, Mateos empezó a caminar hacia otro lado.
¡Ay!, bueno, son cosas del destino, amiga, <chuckles> definitivamente. <chuckles>
Son cosas del destino. Pero hasta la fecha "Es tan fácil romper un corazón", sigue siendo parte de mi playlist, mis favoritas.
Oh, oye, qué padre, ¿no?, que a pesar de los años sigue siendo un hit para ti. Qué bonito, la verdad.
Para mí sigue siendo un hit.
¿Conservas algún casete de ese entonces? ¿O ya nada más? Obviamente ya con la tecnología se se escucha diferente en este momento, ¿no?
No porque, eh, te digo que eché a perder 3, después salieron los, los CDs y también lo tuve en CDs en ci di, y ya después, pues ya sabes, salieron los iPods y ahí es donde empezaron las playlists, ¿no? Y en lo que van ahora, pero sigue estando en mi playlist.
Ajá. <chuckles> ¿Y ahí? Ah, ya fue otro. Wao. Oye, qué bon qué, o sea, qué bonito, ¿no? Yo creo que cada que la escuchas te recuerda ese momento. Sin duda inolvidable.
No, claro, claro. Pero yo me caso con las canciones, ¿sabes? O sea, las que verdaderamente me gustan
Ajá.
eh, siguen siendo parte de mí, incluso las de Parchís, por ejemplo, cuando nació mi hijo, yo siempre le ponía todas las de Parchís.
<laughs> Sí. Wao, ¿y le gusta? Es que estaban bonitas, de verdad. Estaban a mi también me encantaron, estaban muy padres.
Y se las cantaba y todo. Sí, claro. Claro, claro. O sea, mi hijo creció con música infantil, de Parchís.
<laughs> Interesante.
Hasta que él ya escogió sus gustos, ¿no? Sí.
Sí, claro. Guau, qué padre, oye, qué bonito recuerdo, ¿no?, y que, de alguna forma, lo compartiste con tu hijo, ¿y él recuerda de esta música de Parchís?
Sí, claro. Y la que reconoce perfecto.
Ay, qué impresionante que le hayas compartido tu pasión porque tú eras Parchís de corazón. <chuckles>
Sí, pero fíjate que también, eh, trae esa pasión por la música, ¿no?, em, yo desde niña, siempre canté, pero nunca me interesó hacerlo de forma profesional, ¿no?
Ay, qué bonito. Ajá. Era tu hobby por ahí.
Era mi hobby, pero siempre canté desde niña, y bailaba, y todo, ¿no?, eh, pero te digo, nunca me interesó hacerlo de otra manera, más que por el disfrute, ¿no? Y tengo un oído muy especial, o sea, yo no <clears throat> no sé qué nota musical hay. No sé ni cómo se llama la nota, pero yo tengo un oído que sé perfectamente quién se desafinó, qué qué instrumento no está afinado, este, cuál brincó más que el otro.
Sí, sí, claro. Ajá. Guau. ¿En serio?
Y mi hijo
Oye ese es un talento definitivamente, es un talento, le llaman oi medio oído absoluto por ahí, ¿no?, la cosa esta de la música.
Sí, sí, sí, sí, porque es que. Sí, sí, sí, sí, y mi hijo lo heredó.
Guau.
Entonces, mi mi hijo, él sí, también desde chiquititito cantó, componía sus canciones, aprendió a tocar todos sus sus instrumentos. Hoy tiene 23 años y acaba de terminar la carrera de ingeniería en producción musical y audio. <coughs> Y él es autodidacta también, o sea, él aprendió todo antes de hacer la carrera.
Ay, qué bueno. Ay, qué impresionante. Guau. <chuckles> Ay, sí impresionante eh. Es que ya lo traen, ¿no?, ya viene como un chip de ahí de dónde. ¿Alguien de tu familia tiene este tipo de talento, o o se desarrolló en tu familia?
Ajá. Fíjate que no, a veces he pensado que soy adoptada, porque porque nadie canta, igual amo tejer, nadie teje, este, no sé, se me dan muchas cosas que crear, y a mi familia no.
<chuckles> Interesante. A la mejor, ah, fíjate que pensando en las generaciones que ya vienen más atrás de nosotras, es a la mejor alguna represión por ahí, ¿no?, que es algún talento que dijo: "No, si lo hago se van a enojar", o, "si pido permiso me van a regañar", porque era parte de la generación pasada el el como que no soñar tanto, o soñar mucho y no poder lograr tanto, no era fácil.
¿Quién sabe? Pues sí, ¿quién sabe quién sa? Pues sí, claro, eran generaciones que se enfrentaron a situaciones muy difíciles, muy distintas, ¿no?
Sí, claro.
A a a las que nos fuimos e e enfrentando los demás, ¿no? Pero sí, esto está
Oye, esto de la cantada que me dices, algún karaoke vas a algu ¿has ido a algún tipo de karaoke, cantas en público, o nada más la regadera y tú?
Fíjate que hubo una época, <clears throat> donde tenía una casa en Cuernavaca. Entonces, nos reuníamos todos los fines de semana y nos encantaba la bohemia, ¿no? Con amigos tocando guitarra, cantando, y varios de mis amigos sí son cantantes profesionales muy conocidos en México, y compositores, y todo eso. Entonces, pues, les encantaba, ¿no?, que yo estuviera cantando sus canciones, y armábamos buenas bohemias y todo eso, ¿no?
Ajá. Sí, claro. Guau. Ay, qué agradable.
Mm, y siempre me ha gustado hacerlo, pero en reuniones, ¿no?
Sí, o sea, en íntimo, ¿no? Así en familia, pero lo disfrutas al máximo.
Y si tengo ganas, porque de eso también yo creo es por lo que yo nunca me hubiera podido dedicar profesionalmente a eso. De hecho, amigos míos que son, eh, o que fueron, ¿no?, grandes, eh, compositores, cantantes y productores, quisieron hacerme discos en su momento. Dije: "No, yo no, o sea, yo no me voy a dedicar a eso, porque si un día no quiero cantar, pues no canto".
¿En serio? Cancelas concierto, di <laughs> Sería terrible definitivamente para tus fans. <chuckles>
Sí, yo no canto. Sí, yo necesito estar como Sí, como que con toda la emot emotividad, para cantar.
Oye, y en estas bohemias, eh, ¿cantabas alguna de tus canciones favoritas?, de esas que tanto recordabas, de Parchís o de o del cantante de quiero romper un corazón. ¿En algún momento las llegabas a cantar, ahí en la bohemia, salía esto?
No, fíjate que no, porque no iban con eso, pero, por ejemplo, sí las ponía, ¿no?, antes de que empezáramos a cantar, o después, o así. No las de Parchís.
Ah. Ajá. Ah, como parte de pero como parte del mismo mo momento. Ah.
Ajá. Ajá, ajá, como música de fondo, ¿no? Las de Parchís, sí ponía las de villancicos cada Navidad, y las sigo poniendo.
Wao. Ay, qué padre, qué bonito, ¿no?, que sigas viviendo ese momento es muy agradable, la verdad.
Sí. Sí me encantan, me encanta. Y veo esas imágenes y, bueno, vuelvo a sentir esa emoción de que yo sentía de niña de verlos, ¿no?
Ay, que es muy bonito conservar ese dicen: "Ese niño que llevamos dentro todos", ¿no?, completamente, revivir ese instante, como que vuelves a ser esa niña adolescente de aquello, mm, de que de aquel momento, como que así se siente, ¿no?, como regresar un momento al pasado.
Exacto. Claro que regresas, y eso es la magia de la música.
Ay, no, amiga, pues es un gustísimo escucharte lo bonito que cuenta, la pasión que se nota y se siente por estos bonitos recuerdos, tus casetes, tus revistas de de Capulinita. Oye, qué bonito que las hayas leído, que le hayas tomado ese gusto, ¿no?, también por la lectura por ahí, divertida, pero lectura al final. Ay, pues es un gustísimo. Guau. Ajá, okey.
Ay, gracias. Sí. Ah, no, aparte tenía mis libros. Esos eran los de diversión. Sí, sí, sí, sí, sí.
No, no, pues hay mucho que contar. Ha sido un gustísimo platicar contigo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Ay, a mí me encanta igual platicar contigo, de verdad muchas, muchas gracias por tu tiempo, m me encantan estas charlas siempre contigo.
Ay, sí, cuídate.
Tú también, gracias.
Bye.
Bye.